Que yo, mm, empecé a darme cuenta, y a medir era, este, cuántas horas a la semana yo yo pasaba con con mi hijo, por ejemplo. Ese era ese era un medidor, un un un algo algo que me me llevaba a la reflexión, y me simplemente, me podía hacer esa sola pregunta a la semana. Cuánto tiempo pasé con él, ¿no? Qué qué actividades hice. Hice una actividad, y no, simplemente por marcar un un una hoja de metas, mira, esta semana lo llevé a comer, o esta semana salimos a esto, o hice aquello, sino, eh, sino ese tiempo de calidad, ¿no? El el tener una relación una relación bien, mm, bien íntima, ¿no? Con con él.
Ujú. ¡Ah!, okey. Mm. S claro. Ujú. Ajá, 3 veces, o ajá. Claro, qué bonito. Ajá. Oye, qué bonito qué bonito forma, de de explicar "esta medida", digamos, entre comillas, de del éxito. Qué bonito, me gustó mucho, muchas gracias, ¿y y qué recomendarías a alguien más joven, tal vez, o alguien, algún compañero de trabajo, alguien de tu familia o a tu mismo hijo? Eh, ¿qué le recomendarías, para no sentirse presionado con todas las expectativas, y y y que que sienta que siempre debe de tener éxito?
Mm. Bueno, si tomo en cuenta que es muy difícil aprender por la experiencia ajena, es muy difícil aprender, por lo que viven otras personas. Yo yo diría que, mm, una de las cosas más importantes, que uno puede hacer para este, es vivir las etapas que le toca vivir. No e no hay no hay atajos. No hay libros, ni hay recetas, no hay secretos, hay ingredientes secretos. Aquí lo único que pudiera recomendarle, es mantener los ojos abiertos, los oídos abiertos, ¿no? Escuchando atento, mantenerse abierto, porque, en la vida pasan trenes de oportunidades, y de experiencias, que nos dejan conocimiento, o entendimiento de cosas, y hay que saber aprovecharlas, hay que hay que hay que recapacitar cuando hay que hacerlo, y hay que montarse en esos trenes cuando hay que montarse.
Ujú. Ujú. Okey. Ajá. Ah. Ujú. Ujú. Claro. Ujú.